Você vai escrever atrás da porta do banheiro, bem na altura dos seus olhos você vai escrever assim: "Não sair daqui sem fazer o skincare".
Olha!
<laughs>
Gente, entendi. Tô assim eu tô mesmo impressionado! <laughs> Meu Deus do céu!
Sabe? Você entendeu? É uma coisa boba, mas aquele não bem grande: "Não sair daqui sem fazer o skincare".
Aham! Ui, é é exatamente isso que que vai ao menos comigo, vai funcionar. Porque, imagina, eu funciono muito no visual, né, hã, se eu leio alguma coisa, se eu vejo alguma coisa, eu consigo gravar aquilo e aquilo fica na minha cabeça o dia inteiro.
Olha aí! Tá vendo? Sim, você tá na fase de estudo.
Exato, e se colocar realmente esse aviso, vai funcionar totalmente pra mim.
Então você Olha, só. Então, você já tem 2 soluções, do skincare e do
E do meu sérum, né, do protetor solar.
eh, do sérum. Isso, com o protetor, né? Agora você só está precisando de um lembrete pra a hidratação corporal que você disse que não é pra fazer de manhã. Qual é o horário melhor? É à noite?
Aham, tem que ser à noite. Tem que ser a a partir que sim. A partir que o sol se põe eu já posso, ah, estar usando, porque ele tem alguns ácidos, ali, que são muito fotossensíveis, então, não é muito legal estar usando ele de manhã, mesmo que seja dentro de casa, e se expor à à iluminação assim, que pode acabar prejudicando alguma coisa, é é mais fácil, eh, aconselhar pra passar sempre à à noite, né?
Uhum. Uhum. A iluminação.

Exato, exato. Ou então eu posso ah, eu até posso colo é, até posso colocar na porta do banheiro também, porque sempre sempre tomo 2 banhos por dia, que é o de manhã quando acordo, e à noite antes pra ir dormir. Então eu posso fazer aquela junção, ali, do que você disse, né, colocar os 2 avisos na porta.
Boto um lembrete. Também. Aí. Isso, "não sair" isso. O pra de manhã, e é o skincare, e o da noite. Você pode até é é uma é umas besteira, tá. Mas você pode colocar você <chuckles> pode colocar, assim, no da manhã um solzinho, ali, e no da noite uma lua.
Não, besteira não é, acredita. Isso. Isso, porque quanto mais visual pra mim, melhor fica pra eu gravar aquilo.
E reme Exatamente. Você isso.
Caraca, eu tô eu tô assim
Sabe, um sol e uma lua.
Eu tô mesmo impressionado com a facilidade das coisas e de como elas são, e de como a gente, às vezes, não consegue, eh, por si só enxergar as soluções que são bem simples e como é bom falar com alguém, dividir aquela coisa que você tá passando no momento, pra outra pessoa até dar uma opinião, né, pra pra ver de outros olhos.
Aham. É, incrível, né. É impressionante, às vezes uma pessoa de fora
Exato, exato.
vem e fala: "Pô".
Eu adoro a comunicação. A comunicação entre as pessoas é, assim, uma coisa surreal, ela só traz coisas benefícios maravilhosos pra gente, que a gente, né, associação é tudo. E eu adoro isso.
Não é? Aham. Mas é claro, sabe por quê? Porque você é aberto a conselhos, você é aberto a ouvir. Isso é muito bom.
Aham, eu gosto.